Tapos ano rin po do'n, ang pinaka-convenient po talaga dun is yung transportation po nila. Kasi since maliit lang po yung Taiwan po, bale meron po dun yung train na umiikot na po talaga siya sa buong Taiwan. So, kahit saan pong parte po ng Taiwan is puwede niyo po talaga siyang puntahan ng wala pong kahirap-hirap, ganiyan. Tsaka yun, yung mga tao rin po dun is talagang mababait po sila, na wiling po silang tulungan ka, ganun, kahit hindi ka po nila kilala. Napaka-hospitable po nila, opo.
Hmm. Hmm. Oo. Oo, unlike Oh. Tama ka. Tsaka sa transpon sa trans sa transpon trasportasyon pa lang, parang makikita mo na kaagad yung pagkakaiba dito sa Pilipinas at saka diyan. Kasi, ah, dun sa sa Taiwan, kasi talagang napaka-convenient at napaka-organize. Organisado talaga yung mga yung mga direksyon, yung mga bus nila, 'di ba at tsaka sumusunod sila sa mga patakaran talaga pa na bawal 'di ba, kaya walang traffic, walang ano, 'di ba?
Opo. Opo, opo. Opo. Opo yung opo, wala po. Lahat po sila sumusunod kasi takot po sila sa penalty po. Kasi 'pag dun po talaga is fair po talaga yung ano, eh, lahat, eh. Yung dito po hindi po puwedeng, yung puwe dito po puwede pong bayaran. Yung dun po wala po talaga, eh, kahit mayaman ka or hindi, fair po talaga. So, ayun po yung nakakatuwa. Opo, yun po yung nakakatuwa sa Taiwan na kahit sobrang liit po ng bansa na po yun is lahat po sila is disiplinado po sa bansa, pati po sa sarili nila. Kaya sobrang ayos po na ganun. Tapos opo, opo.
Mm. Oh, so totoo 'yan. Talaga, lahat pantay-pantay 'no. Mm. Naku, naku, naeengganyo naman nakakaengganyo naman puntahan ang Taiwan. Kasi, ah, kung ganIyan sa pag ah, pag-kuwento mo na talagang orga ah, maganda yuong transportation nila, ibig sabihin mabilis kang makakapunta sa mga papasyalan mo, na parang hindi ka pagod na pagod, 'di ba? Hmm.
Ah. Opo. Opo, tsaka opo, tsaka makikita niyo na po agad yung oras po, na kung kailan po po darating yung train tsaka kailan po kayo makakarating 'don. So, maiiwasan po talaga yung pagiging late, ganiyan na wala pong excuse na, bakit ka na-late ganito, ganiyan, kasi opo, may schedule po talaga yung transpo. Opo, na na on time rin po, opo.
Mm. Totoo ba? Tot Totoo 'yan. Mga bus, may mga subway din sila, 'di ba? Subway Tama. Tsaka on time dumadating 'yang mga, ang mga transportation nila kaya at tsaka dapat dap on time ka din kung gusto mong makarami ka ng papasyalan mo, 'di ba?
Opo. Opo. Opo. Opo. Yun po yung nakakatuwa talaga sa ibang bansa, na talagang minsan is mapagkukompara mo talaga yung kung ano yung nakasanayan natin, yung dun sa mga bagong makaano, mararanasan natin sa ibang lugar.
Hmm. Naku, napakalayo pa siguro natin ma para maib kumpara sa ibang bansa pagdating sa mga ganitong bagay. Pero nag-enjoy ako sa pamamahagi mo ng kuwento mo at naengganyo ako, okey, paalam.
Opo. Opo. Ako rin po. Ako din po. Maraming salamat po.

Kapag umuuwi po kami, hindi lang po kasi ano eh, yung kami ng po talagang pamilya, yung angkan na rin po namin, inuwian na rin po namin yung sa side po ng mama ko, pati yung sa side po ng papa ko. Tapos ayun po, kapag nauwi po kami dun, sinasama rin po namin yung iba po naming kamag-anak na nandito po sa Maynila, para, parang reunion na po ganyan, pa kasi hindi naman po madalas palagi is nagkikita-kita po yung mag-papamilya, kaya ayun po, talagang, pinag-hahandaan po namin na uuwi po talaga kami na lahat po kami ay kasama, tapos ayun po, opo, pag nandun na po, ayun po, mag-kakamustahan, mag-aano po, magha opo.
Ay. Oo. Oo. Talaga? Mm. Oo, tama ka, kasi, samin naman samin naman, ah, yung na-kwento ko kanina, parang sa pamilya ko lang, pero 'yong parang reunion talaga, ah, nangyayari rin yan samin, pero ma-limit lang, mga siguro every 3 years, pinag-hahandaan din yan, at saka napaka-gandang sa pakiramdam na balikan yung mga lugar na na pinupuntahan niyo din noon
O sige ano po yan? Opo. Opo.
di ba, nag-bibigay ng maraming ala-ala na kapag, "Uy, dito lumaki si ano mo, ganon, dito lumaki lolo mo, dito kami nung panahon ng Hapon," kumbaga di ba, maraming na-she-share, ikaw ba, anong mababahagi mo dun?
Opo, tama po. Opo ayan. Na opo. Opo. Ano po, ayun po, kapag nagkakaroon po kami ng reunion po na mag-papamilya, marami po 'kong natututunan sa kanila, ay yung mama mo dito nag-aaral, bulakbol, ganyan, tapos ayun po, nakakatuwa po na nashi-share po nila yung past po ng pamilya ko, na natututunan ko na, "Ay ganto pala yung nanay ko dati, ganto pa pala yung tatay ko dati, ganto pala sila mamuhay," 'Tsaka hindi lang opo, hindi lang po yun, ano rin po kasi siyempre probinsya po, ang hilig po talaga nila is magluto, ayun po, nagkakaroon din po kami ng pagkakataon na matikman po yung mga masasarap po nilang luto, ganyan, lalo na po mang opo.
Mm. Oo. Tama. Mm. Tama, yung mga bonding niyo, isa na yun sa mga bonding niyo, 'di ba, at saka, tama ka dun, ah, pero alam mo, noong, nung mga maliliit pa tayo nung mga maliliit pa tayo, parang din siyempre, binibitbit lang tayo nila, 'di ba, pag nagre-reunion? Ah, pag nag masaya na makita mong mga mga pinsan mo, mga magiging kalaro mo, 'di ba, mga ka-edaran mo, pero ano naman, masasa ano naman masasabi mo na babalik ka babalik ka dun sa lugar na yun, na 'spesyal na lugar na yun, ngayon naman na ikaw naman yung may pamilya? Hindi ka na bata, anong, ano na napag-kukumpara mo ba noong ano-anong pwede mo masabi dun nung bata ka at saka ngayon naman na may pamilya ka, anong masasabi mo dun?
Opo. Opo. Opo. Opo. Opo. Opo. Opo, 'yan. Malaki na.